Yani şöyle söyleyeyim, benim çevremde, mesela, eee, ş annem, "Va vakit geçirmek için yapıyorum." diyor, "Yapacak başka bir şeyim yok." diyor. "İzliyorum." diyor. E evet, açık açık söylüyor. Ama mesela ben, eee, baktığım zaman, eee, izleyemiyorum, hakikaten izleyemiyorum. Çünkü bana çok fazla, eee, s k e evet, evet, aynı şekilde. Sanki bütün hayatları boyunca tüm sorunlarını halletmişler, gerek ekonomik, gerek sağlık, gerek başka bir konu. Tek sorunları o aşk olayı, birbirlerine bu eee, buluşmaları hiç gerçekçi gelmiyor bana. Ve, eee, düşünüyorum yani hiç işe hiç işe giden yok mu, falan diye düşünüyorum. Süpe mesela, "Sü süpermarkete de giden yok mu, bu yemekleri kim hazırlıyor?" falan diye bazen içimden geçiriyorum. Evet. Evet, evet, evet. Evet. <chuckles> Evet.
Evet, doğru. Benimki de öyle. Evet. Cringe geliyor bir de değil mi? Evet. Evet. Evet. Gerçekten evet. <chuckles> <chuckles> Evet, hep yemekleri hazır. Hep en güzel yemekler masada. Hiç kimse işe gitmiyor. Hiç kimsenin hastalığı yok. Sürekli aşk peşinde koşuyor. O, ona plan yapıyor. O ona tuzak kuruyor. <laughs>
I hı. Evet. Yani ben, eee, daha çok şey ko komedi dizilerini mümkün mertebe seyretmeye çalışıyorum. O da zaten çok az, yok gibi bir şey. Evet, evet, evet, Avrupa yakası yok mesela. Hı hı.
Evet. Eskisi gibi değil. Bir Avrupa yakası yok mesela. Avrupa yakası çok ben hâlâ bazen açar Avrupa yakası izlerim, yemek yerken falan keyfim yerine gelsin diye. Burhan Altıntop falan benim keyfimi çok yerine getiriyor.
Evet. Evet, evet, evet, evet. Evet, e evet, evet. O o o tam bir felaketti zaten, yani.
Bir de şey, eee, mesela Avrupa Yakası'nın en büyük özelliklerinden bir tanesi de hak hükümetin hâlâ, eee, hani, konuşma, hani, argo konuşma tarzına, işte, kıyafetlere, her şeye açık olduğu zamanda çekilmiş olmasıydı. Şimdi onu izlediğim zaman, böyle, dinliyorum. Öyle bir bazen yeri geliyor, hani, böyle, kaba sözler söylüyorlar. Arada bir küfür geçiyor. Diyorum ki "Şu an böyle bir şey, böyle şeyler mümkün bile değil şimdi, biliyorsun değil mi?"
I hı. Evet. Hı hı. Evet. I hı. Hı hı. <giggles> A! <chuckles> Ha, öyle mi? Ha, ben ona dikkat etmemiştim hiç. Ondan haberim yoktu. rüt RTÜK mü şey yaptı?
Hani, o kadar.